Destek ağı kurmak iyileşmeyi hızlandırır mı sence?
Yani, bence destek ağları iyileşmenin, eee, tam olarak merkezinde duruyordur. Kesinlikle çok ciddi, eee, alakası var. O yüzden çok hızlandırır diye düşünüyorum.
I hı. Çok güzel. Eee, bunun önemini, iii, anladığım kadarıyla sen hayatında bir şekilde, iii, önemli görüyorsun, yani, bu destek ağlarını. Peki, şimdi birazcık açsak bu destek ağa deyince aslında tam olarak ne kastettiğimden, kastettiğinden birazcık bahsetsen?
Hı hı. Ya, ben aslında, eee, insanların iyileşmesine s yani, yardımcı olan destek ağlarının hep içerisinde bulunan, eee, bir meslek, iii, yapıyorum. Bir yandan psikoloğum, bir yandan sosyal hizmet okuyorum. Eee, o yüzden, hani, bu benim hem kişisel hem de, eee, profesyonel deneyimimle çok ilişkili diyebilirim. Eee, ben destek ağı derken biraz daha düşündüğüm, eee, şey, böyle, hani, bireyi merkezde düşünürsek, böyle, onun etrafında minik minik çemberler gibi hayal edebiliriz. İşte, önce "çekirdek bir aile", sonra "yakın arkadaşlar", sonra onun biraz daha genişlediği, ımm, "biraz arkadaşlar" falan derken, işte, içinde o kültür falan, hani, toplum, her şey, işin içine giriyor tabii ki.
Çok iyi. Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. Imm, peki bu destek ağlarını kurmak için, eee ya herkesin sence onu sorayım, herkesin bir destek ağı, eee, var mı sence yoksa bunun böyle kurulması gereken bir şey olduğunu mu düşünüyorsun?
Yani, maalesef herkes, eee, aynı şanslılıkta doğmuyor. Eee, öyle gelmiyor bu dünyaya. Eee, mesela, bazı insanlar aileleri anlamında çok şanslı oluyorlar. Böyle çok anlayışlı, işte, saygılı, sevgili, eee, aile ilişkileri oluyor. Mesela bu çok kıymetli ve çok temel bir destek ağıdır ama işte hani, şansa sahip olmayan bir çocuğun ilerleyen hayatında hem bunun eksikliği sebebiyle yaşayacağı bir sürü, eee, güçlüğü gözlemlemek çok mümkün, eee, hem de sürekli bunun, eee, bu açığı kapatmak için bir arayış içinde olacağını da görürüz. Yani işte arkadaşları, partnerleri, eee, yani ordaki o boşluk bir şekilde doldurulmaya çalışılır. Ya, herkesin yoktur ama herkesin olmalı diye düşünüyorum.
Doğru. Hı hı. Tabii. Hı hı. Anladım. Eee, tabii, dediğin gibi, yani, sonuçta doğuştan gelen de bir, eee, fırsat eşitsizliği var bu, ııı, destek ağları konusunda. Emm, peki, daha b talihsiz, daha şanssız, eee, hayata başlayan insanlardan gidersek bu, ııı, destek ağı kurmak için kurmaya nereden başlayabilir insanlar? Bu mesela eğitim zamanı mı başlar, daha erken mi başlar, eee, güçlendirmek için vs. neler yapılabilir mesela?
Hı hı. Eee, ya, bu noktada okullar bence çok kıymetli alanlar. Yani, aileden sonra ilk karşılaşılan, eee, gerçek dünyayla farklı insanlarla ilişki kurulan yer. Eee, orası belki de çok daha buna yönelik ve, eee, insanların ya da çocukların diyelim, hani, bu des eee, destek ağına daha fazla ihtiyacı olan çocukların fark edilmesi ve bu destek ağının kurulması için çeşitli programlar hazırlamalı diye düşünüyorum. Böyle, hani, ilkokulda derslerimiz vardı ya, ba hayat bilgisi diye, hani, o hayat bilgisi dersinin ödevlerinde öğretmenler keşfedecektir hangi çocuğun nasıl bir aileden geldiğini. Çünkü o çocuğun hayatı nasıl bildiği ve anladığını yansıtan, eee, bir ders içeriği. Bunun üzerine mesela, işte, artı, işte, 1'inci, 2'nci, 3'üncü adımlar olarak çeşitli programlar, etkinlikler, atölyeler, çocukların ilgi alanlarına göre, mesela, yan yana geldiği çeşitli seanslar yapılması çok kıymetli olur. Orada biraz daha böyle bir akran destek ağı kurulmuş olur bu sayede.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Eee, anladım, daha böyle aslında. İşte, tırnak içinde "devlet destekli" diyeceğim ama, eee, daha böyle profesyonellerin desteğinde, eee, daha, emm, talihsiz, bu destek ağlarını çok, eee, kuramamış ya da sahip olamamış çocuklar için, insanlar için, emm, daha böyle profesyonel bir sistem olması gerektiğini, iii, söylüyorsun. Eee, peki, onun dışında insanın, eee, kendisi yapabileceği, eee, destek ağını kurmak için kendi atabileceği adımlar da var mı sence?
Evet. Hı hı. Yani, bir yetişkin bireyi düşündüğümüzde, ya, hatta kendimden <chuckles> düşüneyim, böyle, hani, ben destek ağlarımı kurmak için bireysel olarak ne yapıyorum? Emm, yani, biraz daha girişken olmak sanırım bu anlamda çok önemli. Yani, mesela yeni bir ortama girdiğimde ya da yeni bir şehre taşındığımda, işte, kendimi mesela eve kapatmak yerine, işte, dışarıdaki etkinlikleri takip etmek, işte, komşularımla tanışmaya çalışmak, belki, işte, arkadaş edinmeye çalışmak; bunlar önemli şeyler. Eee, özellikle yepyeni bir gerçekliğe gittiğinde insan mesela, işte, ben göç ettim bambaşka bir ülkeye, gerçekten sıfırdan bir destek ağı kurmam gerekti kendime ve bunu dışarıya çıkarak, yani, fiziksel olarak çıkmasam da içeride de olsa o etkinlikler ama, hani, kendimi, ııı, dış dünyaya açarak bir başardım.
Evet. Hı hı. Hımm, evet. Anladım, eee, çok güzel. Bunu aslında kendinden örnek verebilmiş olman da çok iyi. Bunu deneyimlemiş olman da çok değerli. Çünkü, eee, bu konuda, eee, sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik, eee, tecrübeye de sahipsin. Dolayısıyla bu, eee, çok değerli bir şey.
Evet. Hı hı.
Peki, iii, böyle, ilk adımı atmak aslında çoğu insan için zor, yani, senin dediğin gibi, işte, dışarı çıkarak, eee, yepyeni bir yere gittikten sonra oraya uyum sağlayıp ardından bu ağları oluşturmak aslında zor. Emm, o noktada bu zorluklarla başa çıkma konusunda insanlar ne yapabilir?
Hı hı. Emm, yani, bu noktada bakış açısı çok önemli bence. Eee, yani, dışarıyı, eee, sürekli bir tehdit, eee, alanı ya da, hani, böyle, korkulu bir yer k olarak algıladığında insan tabii ki, de dışarıya çıkmaktan çekinecektir ama dışarıda karşılaşacağı şeylere dair, böyle, eee, güzel olabileceği kapısını açık bırakmak bence çok önemli. Yani, benim hikâyemde de öyle oldu mesela. İşte, Almanya'ya taşındım ben ve, böyle, Almanya, işte, işte, soğuk, karanlık, insanlar uzak, sert, soğuk, falan, hani, hep böyle bilinen bir yer ve ben geldiğimde en çok bundan zorlandım. Yani, bu ön kabulüm o kadar vardı ki sanki dışarı çıkarsam, kendimi dışarıya açarsam da bir şeyler değişmeyecek. Ben iyileşemeyeceğim ya da iyi olamayacağım diye düşünüyordum.
Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Hı hı, evet. Hı hı. Anlad Hımm. Eee, güzel, yine, eee, aslında bu ön yargıların birazcık yıkılması, o, eee, dışarının belki öcüleştirilmesinden, eee, kurtulmak, arınmak, eee, iyi bir yöntem olabilir tabii ki. Peki, eee, mesela, tamam, bu cesareti edinebildi bir insan, eee, ve gerçekten artık, eee, bir adım atmaya hazır. Sence en kolay böyle somut başlangıç adımı hangisi olur? En azından senin özelinde mesela ne ne oldu? İlk attığın adım neydi?
<chuckles> Evet. Eee, benim için Şimdi ben buraya bir eğitim programı için gelmiştim. Eee, öyle olunca böyle sınıf arkadaşlarım gün içinde çok fazla vakit geçirdiğim insanlar. Eee, böyle başlangıçta bir böyle çekiniyordum. Şey gibi düşünüyordum, "Ya, bütün gün zaten derste beraber olacağız, bir de akşamları da mı onlarla olmak, hani, böyle çok mu gelir acaba hani?" diye düşünüyordum. Sonra fark ettim ki ya, aslında benim için çok daha güvenli bir alan yaratır bu. Yani akşam sohbet ederken gündüz öğrendiğim şeyi tartışabilirim mesela ya da ödevimi beraber yapabilirim ve benim için, eee, Türkiye'de sahip olduğum belki o sıcak, güvenli arkadaş ortamını hatırlatacak bir, eee, bir bir şey olur hayatımda ve ben mesela o çevreden başladım. Yani bu noktada verebileceğim tavsiye insanlara belki de ulaşabilecekleri ve kendilerini alakadar ya da dâhil hissedebilecekleri ilk komüniteye sarılmak ve o komüniteden böyle birkaç kişi seçip, eee, onlarla bağ kurmaya çalışmak.
Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Güzel, yani, bu aslında ilk adımın çok da büyük bir adım olmaması gerektiğini de söylüyorsun bir yandan. Çünkü, ııı, sonuçta mesela senin özelinde, işte, göç ettikten sonra, emm, sen bir eğitim programıyla gitmişsin ama kimi insan, işte, dil okuluna gidiyor olabilir, emm, hızlandırılmış vs. böyle farklı kurslara gidiyor olabilir, iş kurslarına vs. gidiyor olabilir. Dolayısıyla oradaki aslında zaten içinde hâlihazırda bulunması gereken bir topluluktan insanlar bulup seçmek, o o tarz bir adım atmak, ııı, gayet mantıklı gerçekten. Iıı, peki, şimdi bu destek ağına tekrar döneceğim. Eee, destek ağını, şimdi mesela aile olulu olduğunu söyledin arkadaşlar, uzak arkadaşlar, profesyonel destek vs.
Hı hı. Kesin.
ba bu destek ağı sandığı insanların, bazı kısımların gerçekten destek ağı olmaması mümkün mü? Sen hiç böyle bir şey deneyimledin mi?
Imm, <tsk> ya, evet. Aslında, böyle, ilk sorumda, eee, aklıma gelmişti de söylemeyi unutmuştum. Eee, böyle, aslında insanların, emm, gerçekten nasıl bir destek aldıkları da çok önemli o ağların içinde. Mesela diyelim ki işte, eee, bir tane çocuk var ve gerçekten, işte, çok agresif davranışlar var, aslında böyle bir sürü travmanın yansıtılması şeklinde, böyle, çok kavgacı ve onun aslında bir arkadaş grubu var. İşte, böyle, aaa, bu senaryoda, hani, çalıştığım bir kurumda denk gelmiştim ve onun arkadaş grubu da aynı çocuklarla dolu, yani. Bütün o, eee, ailedeki o sıkışıklığı yaşamış çocuklar bütün o agresyonlarını, o duyulma ihtiyaçlarını sağa sola sataşarak, sürekli insanların, işte, eee, bir şeylerini kırarak, dökerek, sınıftaki arkadaşlarına zarar vererek yaşıyorlar. Şimdi bu ağ aslında benim çalıştığım çocuğun, emm, desteklendiği bir ağ. Ama bu çok doğru bir destek değil. Hatta aksine oradaki yanlış de davranışı, eee, daha da cesaretlendiren belki daha da alevlendiren bir destek. O yüzden gerçekten o desteğin nereden alındığı, mesela o ağda senin nasıl davranışların onaylanıyor ya da nasıl fikirlerin onaylanıyor? İnsanın sürekli bunu düşünüyor olması gerekiyor bence.
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet, anladım, ııı, yani tabii ki d destek sonuçta çok geniş bir kavram, dediğin gibi. Iıı, desteklenen şey zararlı, ııı, alışkanlıkların da olabilir. Dolayısıyla, ııı, bundan kaçınması gerekir insanların, dediğin gibi, çok doğru. Fakat, ııı, başka bir şey daha takıldı aklıma. İmm, destek ağı yine "sanmak" diyeceğim, destek ağı sandığın, iii, bir gruptan diyeyim, destek ağının bir parçasından, iii, zarar görmek de işte, iii, cesaret kırılması yaşamak veya işte onlar tarafından damgalanmak belki de mümkün mü sence?
Evet. Hı hı. Yani b kesinlikle mümkün. Bu anlattığım senaryoda benzer bir şey yaşamıştım. Ama ayrıca benim kişisel hikâyem var. Mesela, eee, yani b işte, profesyonel destekten bahsettik. Yani psikologlar, eee, çok ciddi bir destek ağı gibi düşünülüyor ve hani bu hiç sor Ama benim bir terapi deneyimim vardı ki yani sorma başıma neler geldi. Hikâyenin sonunda o terapiye başladığımdan çok daha yaralı, çok daha incinmiş bir hâldeydim. Eee, çünkü işte hani yanlış bir, eee, ya, yanlış demeyelim de bana uygun olmayan bir ekolle çalışıyordu, henüz daha yetkinlikleri belki yerinde değildi ya da ikimizin arasındaki, eee, uyum olmadı ya. Orda işte danışanla psikoloğun ilişkisi çok önemli ve ben hani 6 seansın sonunda, eee, psikoloğumun karşısına geçip yani siz bana iyi gelmekten çok kötü geliyorsunuz ve hani şeyin farkındayım hani süreçte atıyorum yaşadığım yüzleşmeler yüzünden kötü hissetmiyorum ben. Sizinle alakalı bir şey var şu an burda. "Lütfen bitirebilir miyiz." Demiştim ve baktığımda aslında ben destek ağım var zannediyordum. Bunun için para ödüyordum, zaman ayırıyordum ama aslında çok daha zarar görmüşüm yani.
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Imm. Eee, yine, bununla alakalı deneyiminin olması da çok, eee, önemli. Çünkü, iii, bunu yine görmüş olmak aslında bence çok değerli bir şey. Bir hayatının, eee, kafanın bir kenarında bunun olması çok önemli. Çünkü işte destek ağı her zaman destek olmayabiliyor. Destek ağı sanmak, eee, durumunda da olabiliyorsun.
Hı hı. Evet.
Eee, dolayısıyla bunu bilmek de çok önemli gerçekten. Eee, kendini zarardan korumak için en azından. Emm, peki şeyi de merak ediyorum: Şimdi profesyonel destekten de bahsettin. Emm, ilk etapta destek ağı dediğinde aile, arkadaşlar, daha böyle yakın çevreden bahsediyoruz. O profesyonel desteğe her zaman ihtiyaç var mı sence yoksa belli bir evreden sonra mı geçilmesi gereken bir şey destek ağı olarak?
Yani, keşke, eee, öyle bir dünyada, öyle bir gerçeklikte yaşasak ki herkes çocukluğundan beri bir terapistle görüşüyor olsa. Eee, ama bununla ilgili bir sürü, eee, öncelikle ön yargılar var. İşte t psikoloğa gitmek deli olmak, sıkıntılı olmak, problemli olmak falan bir yana dursun. Bir de işin işte, hani, imkân kısmı var. Psikologlar, eee, parayla, hani, seans yapan insanlar. Şimdi herkesin buna parası olmayabilir, erişimi olmayabilir. Eee, o yüzden bunu, hani, kesinlikle herkes gitmelidir deyince sanki böyle çok gerçek dışı bir tavsiye veriyormuşum gibi hissediyorum. Ama imkânı olan herkesin, eee, yani, hayatının en erken vakitlerinden beri, eee, b hani, yapıyor olmasını çok kıymetli buluyorum. Yani, özellikle insanın kendisini anlaması, işte, kendi deneyimlerini, bakış açılarını irdelemesi adına, hani, arkadaş ya da aile senin yanında sana karşı olan duygularıyla var olacak, eee, olurken psikolog pro çok daha profesyonel bir yerden, çok daha nötr bir yerden, daha yargısız bir yerden insanın desteklenmesini sağlar. O yüzden, yani, hani, fırsatı olan terapi alsın bence. <chuckles> Ama olmayan için de, hani, mecbur diyemem tabii ki.
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Tabii ki. <chuckles> Evet. Hımm. Tabii ki. Eee, dediğin gibi aslında böyle seni yargılayamayacak, senle alakalı fikri olmayan ilk etapta en azından birisiyle konuşmak. Eee, ve, ımm, tamamen dediğin gibi nötr bir taraftan destek almak, eee, önemli bir şey, eğer bunu, ııı, yapabilme imkânı varsa insanların tabii ki ben, yani, yapılması gerektiğini savunuyorsun. Emm, çok teşekkür ederim. Eee, çok değerli bir sohbetti. Çok, ımm, birçok şey öğrendim. Eee çok sağ ol.
Hı hı. Hı hı. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten destek ağları ve iyileşmek hakkında, eee, hem kendime dair hem işime dair çok fazla şeyi yeniden düşünmüş oldum. Eee, iyi bak kendine, hoşça kal.
<chuckles> Hoşça kal.